Ya, benim, böyle, eee, minimalist olmak istediğim ama sürekli minimalist olamadığım bir döngü içerisindeyim diyebilirim. Ya, bu aslında, eee, böyle, şeyle başladı. Eee, özellikle ben, böyle, hatırlıyorum, çocukken falan, emm, bizim evim evlerimiz genellikle hep büyüktü. Eee, sonra kendi evimizi alıp, eee, taşındığımızda çok büyük bir ev değildi ve, eee, hani, o evde de, böyle, o sürekli o ilk büyüdüğüm ev dönemlerde hep büyük evlerde yaşamanın hissiyle birlikte, yani, hiç minimalizme, eee, az eşyaya ihtiyaç duymadığımız bir süreç vardı. E, böyle de olunca aslında bende de birazcık galiba o direkt çocuklukta böyle bir şey oturdu gibi hissediyorum ama, eee, ben, işte, bu, ımm, yani Evim vardı, kendi evim öğrenciyken, eee, ve, eee, çok rahattım, yani, çünkü tüm ev bana aitti, eee, hiç minimalist olmama ihtiyaç olan bir durum yoktu. Ama sonrasında ben, eee, yurt dışına taşınmaya karar verdiğim süreçlerde, hani, gerçekten sadece 2 valiz ve 1 sırt çantasıydı ve, yani, eee, o kadar, böyle, suçluluk hissettim ki o eşyaları bazen geride bırakırken, eee, böyle, ya, sanki her şeye ihtiyacım varmış ama bir yandan da ihtiyacım yokmuş gibi. Ya, çünkü evi kapatmak durumunda kaldım ben, eee, yani, bir eşyalarımın bir kısmını aileme gönderiyorum, bir kısmını arkadaşlarıma dağıtıyorum derken, eee, böyle, bazen hâlâ, ııı, içten içe, eee, o eşyalarımı, böyle, özlediğim oluyor. Eee, şu an, böyle, eee, tekrar, eee, eşya biriktirme, eşya toplama, eee, gibi bir durum var ve sanki o o tüm eşyaya ihtiyacım varmış gibi. Ya, bir yandan çok istiyorum minimalist olmak ama ha bilmiyorum, hani, bu konuda ne yapabilirim, ne edebilirim? Ya, bu konu biraz tavsiyeye de ve iç dökmeye de ihtiyacım var aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm, ne güzel. A! Hı hı. I hı, evet. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Anlıyorum seni. Eee, anlattıklarından, sesinin titremesinden de bu konunun aslında senin için ne kadar hem, böyle, heyecan verici hem de kendin adına da, böyle, başarmak istediğin bir şey olduğunu, eee, anlıyorum. Yaşadığın şey çok normal çünkü insanlar genellikle, hani, en aza ihtiyaç duymak istiyorlar ama her zaman, böyle, her zaman bir şeye de ihtiyaç durumundalar. E, sen zaten çocukluğunda, böyle, büyük bir evde yaşadığın için, eee, hani, zaten gözünün alıştığı, kendi alıştığın şey o. Ama aslında bakarsan gerektiği durumlarda da bunu yapmışsın. Eee, o yüzden, hani, şu anda, böyle, bir gereklilik durumun mu var tekrardan? Yoksa yaşam tarzı olarak mı istiyorsun?
Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani m Ya, aslında şöyle bir şey, bazen beni yoran bir yaşam tarzı hâline geliyor bu. Ya, asıl bu yüzden daha çok istiyorum gibi. Çünkü, eee, şimdi, ben evet, böyle, 2 valiz, 1 sırt çantasıyla yurt dışına taşındım ama sonrasında mesela, işte, Türkiye'ye gittiğimde, eee, sahip olduğum eşyaların bir kısmını getirdim, eee, işte, burada, böyle, eee, tekrardan, eee, kendi çapımda en azından odamı böyle değiştirmeye, eşyalarımı eklemeye ve daha kendini kendimi içindeymiş gibi hissetmeye çalıştım. Ama, ya, şu an mesela, eee, küçük bir odadayım. E, normalde kendi evim varken şu an, böyle, bir göz bir odadayım resmen. Eee, bazen beni eşyaların bu kadar fazla olması hem boğuyor hem de, eee, düşünüyorum da, şimdi, evet ben öğrenciyim ve yurtta kalıyorum sonuçta. E, buradan taşınacağım süreçlerde bu kadar fazla eşya, e, zor olacak benim işim. Bunun da bilincindeyim ve biraz bu konuda da aslında kaygılıyım. O yüzden, ya, bir yandan, böyle, eşyalarımı elden çıkartmak istiyorum, bir yandan da, böyle, şey gibiyim, hepsi benim bebeğim, hiçbirini bırakamam gibi bir durum var.
Haklısın. Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Anladım. Hı hı. Haklısın. Hı hı. Haklısın. Eee, yani, çünkü eşyalarla zaman geçtikçe insan bir bağ da kuruyor ve her zaman, işte, bir şeye ihtiyacı varmış, hani, ona bir gün ya da ihtiyacı olacakmış gibi hissedebiliyor. O yüzden bu hissettiklerinin hepsi çok normal. Eee, yeni bir eve çıkacağın zaman, hani, eee, bu kadar eşyayı yanında götürmek istemediğini söyletmenden aslında benim anladığım, demek ki orada bazı ihtiyacın olmayan şeyler de var belki. Ve belki de şimdi sen tekrardan, eee, hani, eee, artık iş hayatına atılıp, eee, ya da, işte, daha çok, böyle, eee, maddi, eee, ııı, nasıl diyelim, güvenceni sağladıktan sonrasında yeni evinde artık yeni eşyaların olacak, belki o kadar çok eşyayı koyabileceğin, hani, böyle, saklama yerleri koyabilirsin evine eğer ki atmak istemediklerin varsa. Ya da, böyle, kendi kendine, hani, odanın içerisinde gezip, böyle, bir tur atıp işte, 5 tane işime yaramayacağım, yaramayacak şeyi atıyorum, diyebilirsin. Yeni evine de onları hiç götürmezsin. Böyle böyle bir eleme sistemiyle gitmeyi düşündün mü hiç?
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında gerçekten, böyle, bir eleme sistemi mantıklı olabilir ama, e, işte, benim galiba o eşyaları bırakmadaki en büyük problemim şu oluyor: "Ya, bir gün ihtiyacım olursa?" gibi bir şey oluyor. Yani, eee, e evet, ben belki bunu kullanabilirim. Örneğin ya, eee, en basitinden şöyle bir örnek verebilirim: Ya, mesela kendi odama, ııı, bir şey aldım, böyle, eee, bir fırın aldım ve fırını gerçekten belki ayda 1, bazen 2 ayda 1 kullanıyorum ama ya, o, 2 ayda 1 kullandığım için bile diyorum ki "Tamam, benim buna ihtiyacım var." Oysa ki o kadar da ihtiyacımın olduğu bir durum değil ve mesela "O, fırında yapacağım ürünü yapmasam çok büyük bir eksikliğini hisseder miyim?" diye düşünüyorum. Hissetmem. Bir şekilde, bir yolunu bulabilirim ama mesela onu elden çıkartmak istemiyorum artık. Bu, benim böyle, ya, bir parçam olmuş gibi bir durumu var ama, yani, biliyorum ki ben buradan taşınırken çok ciddi anlamda sıkıntı çıkartacak bana ve aynı şekilde, mesela, bazen elimin hiç gitmediği kıyafetlerim oluyor. Eee, ve onları da, böyle, evden çıkartmak istiyorum ama bir yandan da, yani, "Ya ihtiyacım olursa?", işte, "Ya, eee, kullanmak durumunda kalırsam?" diye düşünüyorum ve aslında bunlar hem bir yandan, böyle, sırtımın üzerine yüklenen bir yük hâline geliyor hem bir yandan da gerçekten "Ya ihtiyacım olursa?" dediğim bir eşya hâline geliyor.
Nedir? Ç Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Ah! Evet. Anladım. Hı hı. Yani, bir de üzerine aslında anla anlattıklarından anladığım kadarıyla, eee, bir de bunun üzerine sana sıkıntı da yarattığı için düşünce yükü de oluyor. Eee, çünkü hayatını düzene sokmak istiyorsun. Belki daha az eşyan olursa, eee, daha, ımm, düzenli olacağını, her şeyin daha temiz olacağını düşünüyorsun. E, bunun için belki de, hani, eşyalarını, ııı, azaltmadan önce düzenleme yoluna gidersen belki örnek veriyorum, işte, bir, eee, bir kadının odasında mesela ya da evinde her tarafta tokaları olur. Hani, her çekmecede, her kutudan çıkar. Onların hepsini aynı yere koyabilirsin mesela. Yine, işte, böyle, hani, bakım malzemeleri için de aynı şekilde. Belki böyle böyle bunların hepsini aynı anda, bir, aynı yerde görürsen eskiyenleri, ihtiyacın olmayanları da, eee, elemiş olabilirsin. Eee, bu geldi aklıma.
Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Hımm. Yani, aslında evet, olabilir gerçekten. E, ben mesela elimden geldiğince, eee, düzenli olmaya çalıştığım bir durum da var. Ben çünkü, böyle, eee, dağınıklıktan çok hoşlanmıyorum. Özellikle, hani, biz bu büyük evlerde yaşarken, ııı, çocukken, eee, ya, o dağınık olsa dahi göze batmıyordu ama ne zaman kendi evimiz daha küçük olduğundan kaynaklı taşındığımızda o en küçük bir dağınıklık aşırı göze batar bir hâle gelmişti. Öyle olunca da aslında o düzenli olma hâli benim hayatıma böyle bir entegre de oldu ama, eee, şöyle bir şey de var ki, iii, işte, ben ne kadar düzenli olmaya çalışsam da eşya fazla olunca, yani, o o kadar eşyanın arasında ancak bu kadar düzenli olabiliyorsun gibi bir durum oluyor. Yani, şimdi, eee, bizim kendi evimizde, eee, biz bu durumu böyle örtbas etmek için bir noktada daha fazla saklama alanı, ııı, ya ku yaratmıştık kendimize. Ya, işte, dolap yaptırmıştık. Eee, bu bu bu dolapların içerisinde, işte, eee, o bölmeleri, eee, işte, farklı farklı katlarla ya da, böyle, emm, de depolama alanlarıyla değerlendirmiştik ama e, şimdi ben yurtta olduğum için böyle bir imkânım olmadığından kaynaklı, bu kadar fazla eşya olması biraz beni boğuyor. Ha, belki kendi evimde olsam yine daha fazla saklama alanı yaratıp o kalabalığı göz önünden çıkartabilirim ama, eee, şu an aslında genel olarak birazcık da çekincelerim dediğim gibi yurt dışında olmam ve bir evimin olmaması, e, yurttan da belki taşıma ihtimalimin olması aslında biraz beni bu minimalizme geçmeye iten, eee, durum oluyor.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Ya. Hı hı. Çok mantıklı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Pek tabii. Yani, söylediklerini çok iyi anlıyorum ve böyle hissetmekte de çok haklısın aslına bakarsan. Eee, çünkü yaşam alanın küçülünce eşyan çok fazla olmasa dahi, eee, daha kalabalık görünebiliyor her şey. E, bir de aklın bir tarafında, hani, bu eşyalara bir gün ihtiyacın olabileceği düşüncesi de olduğu için atsan belki bir süre sonra diyeceksin ki "Ya, keşke atmasaydım." Ama belki, eee, bundan sonra çıkacağının evinde, hani, ona göre belki daha yük hani, çok fazla, eee, depolama alanı olan, işte, bu odaların üzerinde özellikle yurt dışında evlerde böyle depolama alanları olur, eee, yüksek tavanlı evlere bakabilirsin belki. Tabii bu birazcık bütçeyle de alakalı bir konu ama, emm, belki yine güzel depolama alanı olan bir yer bulup, eee, biraz da böyle eşyalarını zaten zannetmiyorum ki sen yeni evine sana, böyle, kötü enerji verecek ya da, işte, yırtık pırtık şeyleri götüresin, zannetmiyorum. Eee, e, yeni evin, hani, o yeni şeyler alma hevesiyle de beraber belki zamanla daha da azalacak ve bir gün o istediğin minimalist hayata da kavuşmuş olacaksın. Aslında şu anda bunun üzerine düşünerek bile, planlar yaparak bile sana onun verdiği sıkıntı bunun çözümünde bir adım gibi görünüyor. Eee, birçok çözümü de söylüyorsun.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Yani aslında evet. Hı hı. <smacks lips> Ya, gerçekten aslında öyle. Çünkü, eee, evet, bir yandan her ne kadar bu minimalist yaşama geç deyip aslında geçtim de, yani, geçmedim de diyemem. Sonuçta, eee, bunun için bir adım attım ve gerçekten ben komple kendi evimi kapatıp taşındım ben. Bu bu konuda, eee, bir şey var ama bazen, işte, dediğim gibi o suçluluk her ne kadar ağır bassa da, eee, şöyle dönüp baktığımda mesela odama, galiba bir noktada da başarmışım gibi de hissediyorum. Çünkü, eee, çok fazla mesela odamdaki eşyalarımın %90'ını kullandığım bir senaryo da var. Yani, her gün ya da her hafta en azından kullandığım bir durum var. Belki %10'luk kısmını, eee, bu kadar sık kullanmıyorum. Ama yine de, eee, bir şekilde onu, ııı, hani, düzenlemişim ve, eee, mesela Türkiye'de bıraktığım eşyalarımın ya, çoğuna artık çok ihtiyaç duymuyor gibi bir durumum var. Ama, eee, galiba bu birazcık da yap zamanla yaptıkça o en azından o bır geride bıraktığım eşyaların suçluluğunu yaşamamak gibi bir, eee, durum olacak gibi geliyor. Ama gerçekten bu içimi dökmek, dertlerimi biraz paylaşmak çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum.
I hı. Evet. Hı hı. E, bravo sana! Evet. I hı. Hı hı. Hı hı. Belki de. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Dilerim konuştuklarımız biraz faydalı olur. Eee, hoşça kal.
Görüşmek üzere.